Ồ, ờ, nếu mà như thế thì, ờ, kiểu như là, cái gu âm nhạc của bạn đã có hai gu ơ, hai hai cái chủ đề, ờ đấy, để bạn có thể đảo qua đảo lại, để bạn, à, đổi mới cái cái âm nhạc của mình rồi ấy. Thì, ờ, liệu <clears throat> bạn nghĩ là về sau bạn có sự thay đổi nữa, hay là không? Kiểu như là, bạn sẽ thay thế một trong hai cái đề tài âm nhạc đó, ví dụ như nhạc pop hay là cái nhạc phụ của bạn ấy, thì bạn có đổi cái chủ đề hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ờ, để mình suy nghĩ coi, hiện tại là mình cũng chưa đến cái ngưỡng mà phải đổi nhạc. Cho nên là, có thể sau này đi, mình sẽ nghe những cái nhạc vàng, nhạc Việt Nam mà nhạc vàng á. Tại vì là mình cũng nói chung, mình cũng thấy cũng hay, kiểu, như hồi xưa mình đi làm cho công ty nghe mấy chị mở nhạc của Lệ Quyên, rồi, ờ, những mấy cái nhạc phòng trà á bạn. Nhưng mà mình cảm thấy là nó chưa đúng cái tuổi của mình, cho nên biết đâu sau này đứng tuổi hơn, rồi mình sẽ tìm lại những cái nhạc đó để nghe.
Ờ. <laughs> Ừm. À, kiểu như là, một số cái gu âm nhạc thì mình có thể là chưa phù hợp, vì là tuổi mình còn quá sớm, đúng hông? Mình chưa cảm nhận được hết. <chuckles> Đấy, thì, à, ừm, ờ, về già họ hay nghe cải lương các thứ đồ, ờ, ơ, có thể là bây giờ ờ.
Đúng rồi, để dành trước cái đã. Đúng rồi. Ừm, OK, ừm. Ồ, cái đó thì chui chưa chưa nặng đô tới vậy đâu. OK. Ừm, OK.
Mình mình mình chưa cảm thụ được hết cái nội dung mà ca sĩ đồ nội dung bài nhạc nó muốn truyền tải đó.
Ừm. Ừm, ừ, nên hôm nay cũng rất vui khi mà bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình về cái gu âm nhạc đã thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời ha. Cám ơn bạn rất nhiều về buổi trò chuyện hôm nay.

<laughs> Kiểu, kiểu, ờ, rứa nếu nếu như thế thì, à, bạn có nghĩ là bạn sẽ có cho mình một cái list âm nhạc hay là một cái gu âm nhạc, một cái đề chủ đề âm nhạc khác để mình làm cái cái gu gu phụ ấy? Kiểu như là đôi lúc mà có mình bạn nghe Pop chán rồi, đúng hông? Thì bạn có thể đổi cái, ơ, cái chủ đề cái ờ, đó, cái cái gu ấy để mình có thể ờ, để
Ừm, ừm. Ừm. À, mình hiểu. Nó đổi cái gu, đúng hông? Mình có, rồi ngoài trường nghe Pop ra mình có nghe nhạc dân gian. Thực ra là nó không phải là dạng như là nhạc dân gian mà tại vì cái 2 cái album của Taylor mà cổ sáng tác vào cái lúc mà thời dịch Covid đó bạn, là mấy năm trước rồi, nó là "Folklore" và "Evermore". Thì 2 cái album đó nó theo hơi hướng nhạc dân gian ấy, và, ừm, nó nó rất hay, nó không phải là nhạc đồng quê nha, nhưng mà, kiểu, nghe vào, nó có một cái cảm giác nó vừa ma mị mà nó vừa giống như là bạn đang ngồi ở một cái ngôi làng châu Âu hồi xưa á, dạng giống vậy á. Mình mình có thể là miêu tả như vậy. Thì nó là một cái đổi gu hoàn toàn 180 độ với nhạc Pop, nhưng mà nó rất thích hợp để nghe những cái lúc mà bạn muốn, ờm, tịnh tâm, bạn muốn một mình và, kiểu, nghe vào mùa đông, chẳng hạn như vậy. Mình cảm thấy là 2 cái album đó là xuất sắc nhất trong cái dòng nhạc đó rồi.
Ừm. Ừm. Rứa là 2 cái album đó đã giúp bạn là không chỉ, à, cảm nhận, à, cảm thụ về mặt âm thanh mà còn còn, kiểu kiểu như là, mình cảm giác nữa, đúng hông? Mình muốn, à, mình c ờ, mình tưởng tượng là mình đang hòa vào cái lời ca bài nhạc, cái cái vibe mà các ca sĩ mang tới luôn ấy.
Ừm, ừm. Tưởng tượng ra luôn, thực sự. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Mà nó còn được hát bởi người ca sĩ mình thích nữa thì ôi, quá là tuyệt rồi! Mình dính từ 2020 tới giờ á, mặc dù cổ đã ra đến rất nhiều album sau đó rồi, mình vẫn dính 2 cái album đó nha.
Ủa? Ồ.